Eu queria, eh, comentar sobre um assunto, uma situação que eu tenho vivido, assim, já tem algum tempo e se você tiver alguma dica, algum conselho pra me dar nesse sentido, pra mim também é super bem-vindo, né. E, porque assim eu tenho eu tenho, eh, eu sou uma pessoa muito ansiosa bastante mesmo, e é óbvio todo mundo tem problemas na vida, todo mundo tem coisas acontecendo e coisas mil coisas boas coisas ruins, mas é é na hora que eu estou ali, que estou precisando descansar, acalmar o cérebro, relaxar, dormir que tudo vem assim, ó, como uma enxurrada, como uma onda sabe? E, e assim eu, eu eu não tenho tanta dificuldade pra pegar no primeiro sono, mas eu sempre todo santo dia, eu acordo ou de madrugada, assim, acaba enfim, eu tento evitar o consumo de líquido, mas eu acordo pra um xixi <chuckles> e a hora que eu volto pra cama, que é sim, mas a hora que eu volto a deitar na cama, que é a hora que, a assim sei lá, 80 90% das vezes eu começo
Fique à vontade. Sim, com certeza. Uhum. Uhum. Não, isso é extremamente comum. O problema volta à sua cabeça?
Exato e começa aquela ruminação, e aquela ansiedade e ansiedade por querer parar de pensar, e voltar a dormir. E uma coisa vai alimentando a outra também, eh, sabendo que no outro dia eu vou ter um dia meio cansativo, meio zumbi, por causa da falta de sono, enfim, é uma bola de neve.
Uhum. É isso que você relatou, realmente é uma bola de neve, é bom que você esteja compartilhando. Eh, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você sai do trabalho, não sei, ou da dos estudos, essa sua última atividade, eh, o que que você costuma fazer?
Sim. Claro. Sim. Então, eu tenho ho hoje eu não eu não tô trabalhando fora. Eu eu tenho, assim, a a as rotinas de casa, né, que eu, enfim, tô tô em casa cuidando de filho, de marido, enfim. Eh eh, virei dona de casa. Não era bem meus planos de vida mas o o o caminho que a gente seguiu, né, me levou até aqui. Então as sim. Às vezes a vida te coloca, né, algumas situações. E as minhas rotinas estão mais relacionadas, assim, eh, com muito com meu filho, né, porque ele é mais dependente. O meu marido ele viaja bastante também. Então tem muitas vezes que fica eu e meu filho e eu e ele tem quase 11 anos e e eu tenho, assim, eu eu
É o que a vida traz. Uhum. Não tem trabalho mais importante do que esse.
Sim, de de cuidar do filho, né. E e eu fico, assim, muito muito focada em em manter uma rotina pra ele desde que ele nasceu. De manter uma rotina, assim, bem tranquila porque eu acho que isso ajuda, eh, a manter a calma dentro de casa e também acho importante de ter horas de sono. Então, assim, tentar jantar. É, sim. É. E e tentar jantar, hum, eh, no mesmo horário; tentar tomar um banhinho no mesmo horário; ir pra cama no mesmo horário. Então é o meu final do dia, assim, ele é bastante focado em acompanhá-lo, né, já que ele ele também é novo, né, até a hora que ele vai pra cama dormir, né.
Uhum. Sim, criança tem que ter rotina. É extremamente importante. Você tá muito certa. Uhum. Por volta de que horas eles vai dormir?
Eu tento colocar ele na cama, assim, umas 21h nove; 21h e pouquinho. Porque aí ele tem que acordar 6h45 no outro dia e eu eu gosto que ele tem algumas horas boas de sono, né. E
Tá. Uhum. E você vai dormir quanto tempo depois?
Então. A verdade é que meu filho ele ele ainda não tem essa confiança de dormir sozinho. E e aí eu eu eu ele tá com quase 11 anos. Mas, assim, a gente a gente mora fora do país. Aí acaba que, por exemplo, não tem essas conexões familiares, sabe, com avós e tal. A gente por mais que a gente faça amigos, assim, não é a mesma coisa. E aí a casa também é um pouquinho é. A casa é pouquinho grande, também. Ele fica sozinho de eh, fica com medo de ficar sozinho no quarto dele. Enfim, a gente ainda tá dando o tempinho dele. Esperando que agora que ele vai entrar na adolescência, as coisas melhorem, né. E eu acabo deitando com ele e, muitas vezes, assim, quando eu tenho uma boa noite de sono porque eu como adulta eu não consigo deitar às 21h e ir até às 6h45, né. Então eu é, muito muitas horas de sono adulto não precisa de tudo isso, né. É. Então já teve vezes de eu acordar, tipo, 4h entre 4h e 5h, levantar e ir fazer outras coisas, tipo, ir fazer ginástica. Eu tenho uma um home gym uma mini academia aqui dentro de casa. E aí, então, ir fazer ginástica; tomar banho e não sei o quê. E se eu acor se eu se eu consigo, eh, me manter meio que dormindo até 4h, 5h, no outro dia eu fico bem. O meu problema é acordar, tipo, 1h, 2h, que aí eu sei que esse horário, eu não vou sair da cama, né. E
Uhum. Ele tá com quantos anos? Tá. Não é. Você tá certa. Uhum. Sim, é bem difícil. É, a gente não precisa disso. Uhum. Tá. Você quer e então, um conselho pra poder saber lidar com esses pensamentos que ficam se repetindo e te assombrando?
É. Sim. Talvez um é, uma estratégia, assim, pra tentar acalmar a mente no meio da madrugada, sabe, porque acab se tornou um vício, eu acho, da minha cabeça também. De de é.
Eu acho eu acho que uma boa estratégia poderia ser, logo depois que você põe ele pra dormir, eh, você pensar, eh, sobre o seu dia. Você, an eh, pegar um uma folha de papel. Pegar talvez um diário e anotar como você tá se sentindo. O que que você, eh, tem que resolver; o que que você já resolveu. Botar um prazo pra isso. Mas sem se cobrar que você resolva naque algumas coisas, você pode chegar a uma conclusão na hora, mas outras você pode botar um prazo, pra você não deixar muito no ar os problemas. Eu acho que, eh, o problema voltando na cabeça é porque parece que você não tá querendo encarar. Eh, talvez.
Sim. Certo. Certo. Sim. Sim. Não tá di direcionando isso, né.
Uhum.
É, eu acho que eu acho que é uma boa estratégia. Porque, realmente, assim. Eh eh, eu já ouvi falar também que você tirando, né, da cabeça; transferindo pra um papel não sei a eu eu fico receosa de usar o celular por causa da luz, né. Mas
Uhum. É, não. Eh, bem pensado. É melhor um papel. Ah, o jeito, ah, old school na minha opinião é sempre melhor, e você tá fazendo uma transferência, ali fazendo mais esforço do que digitando e e é como se você pudesse fa eh, fazer um ritual. Como se você estivesse tirando da sua cabeça e botando num papel. No celular eu acho que, assim, não tem o mesmo efeito.
É. Sim. Sim. Sim. É, tal talvez transferir essas ideias que ficam batendo aqui para um papel ajude, né. E eu já tentei também, eh, meditação. Eh, tem eu vi que tem meditaç eh, medi meditação
Sim, é muito bom meditação. Como é que você como é que você lidou com a meditação? Aju a a ajudou; você perseverou em fazer a meditação; ainda faz até hoje em dia?
Então, es esse é outra frustração, porque como eu sou realmente muito ansiosa, a meditação é uma coisa que eu eu tento, faço durante tempo, paro. Tento, faço durante tempo, paro. Porque a minha cabeça fica rodando durante a meditação, que é a me essa essa mesma coisa que acontece no meio da madrugada, que eu assim, que é aquele espaço que deveria ser pra pra descanso, pra pra pra ass desligar o cérebro, né, eh, acaba que com a meditação também, pra mim não funciona, porque meu cérebro também não desliga durante a meditação, né.
Uhum, sim. Tá, mas por por quanto tempo você você tentou meditação? Porque a meditação co é uma coisa, eh eh, simples, mas não é fácil realmente. Não não é fácil. D eh, as pessoas geralmente acham que é muito muito fácil, não, é simples, mas fácil não é. E você tem que, eh, continuar tentando. Não é uma coisa que da noite para o dia, "Ah, você vai fechar os olhos e e é isso, tô zen, alcancei o o Nirvana". Você vai tentando. É é uma técnica, são uma série de técnicas que você vai dominando, eh, ao longo tempo. São técnicas simples, mas que realmente, o o objetivo é você deixar a tua cabeça praticamente vazia, o que é muito difícil, mas aí você pode tentar visualizar um objeto. E aí no começo, assim, parece uma coisa bem difícil, mas de novo, é simples, eh, só que tem que fazer uma, hã, fazer disso uma rotina, não vem, assim, num estalar de dedos. Então, eu sugeriria que você continuasse tentando, e junto com botar o que você está pensando no papel.
É. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. É, talvez e talvez eu te tente combinar os 2. Porque, eu acho que a questão da meditação, tem tem me faltado, assim, um pouco de perseverança mesmo, porque eu tento, assim, sei lá, 3, 4, 5 dias. Aí, como eu eu e aí eu se às vezes eu pego meditações guiadas, tipo, começo lá com 10 minutos. "Ai não, muito tempo", v vai acho um de 7 minutos, "Ai não, muito tempo", aí acho um de 5 minutos. E às vezes eu eu ouço, assim, eu falo: "Ai, essa pessoa tem uma voz muito chata", aí eu tento jogar outro. Eh
Uhum. <laughs> É, não, você tem que procurar u você t eh, tenta essa essas meditações guiadas, mas v tenta com vários, até você achar um que com que você goste. É.
Achar aquele, né. Sim. Talvez também eu eu possa, não sei, buscar alguma coisa, que seja 5 minutos, mas sem voz, pra eu não me irritar com a voz de ninguém. <chuckles> Porque
Um mantra, por exemplo, um mantra. Uma repetição de uma palavra, eh eh, em sânscrito, ou coisa parecida, ou "Om". Eh, eu eu você pode até não estar acostumada, mas, eh, se você escutar, eh, vai te dar uma paz, e e e te ajuda a você concentra só em repetir essa palavra. Isso é umas das formas, eh, clássicas de meditação pra pra pra iniciante, inclusive pra gente avançado.
Sim, é. Eu preciso, eh Hum. Aham. De acalmar a mente, né. Certo. É, eu acho que eu tenho que ir bem por aí porque, a meditação guiada me falaram muito bem, mas eu tenho esse problema, às vezes me irrita, sabe, eh, eh, ou a ou o que a pessoa tá falando, teve um dia que a pessoa ficou lá: "Ai, imagina que você tá num vale", sei lá, eu falei: "Que vale minha senhora, <laughs> eu estou no meu quarto aqui com a perna coçando <laughs> e eu não quero mais te ouvir sua voz.", mas eu
<laughs> É, você não se identificou com esse tipo. Se você não se identificou, aí realmente fica difícil, então você tem que tentar outros tipos.
Sim. É, e outra coisa também que eu fiz que é, eh, tirar um pouco da cafeína, porque eu tomava muita cafeína, né, é. E eu acho
Ah, bom, bom. A cafeína realmente atrapalha o sono e para para algumas pessoas mais ainda, para outras menos, mas mas atrapalha mesmo quem consegue dormir com tomando bastante cafeína, a qualidade do sono não é tão boa.
Sim, é, eu eu, então eu eu senti uma melhora, no começo, quando eu diminuí diminuía a cafeína, mas depois voltou tudo igual, sabe? Mas eu acho que essa estratégia que você me falou é interessante tipo, combinar talvez esse esse jo ge eh, essa esse diário, né, e, enfim, es colocar pra transferir para o papel e tentar uma meditação que não me não me irrite, <laughs> que me deixe mas e, é.
Uhum. Uhum. É. E também, olha, exercício físico também, eu não sei se você tem tempo, mas tenta achar tempo, porque, assim, a qualidade de vida melhora bastante e o sono melhora, assim, indescritivelmente, tá, tá.
Eu faço. É. Sim, não, isso eu faço. É. É. Esse eu tenho uma rotina boa já estabelecida de de atividade física, até porque se eu acho que se eu não fizesse isso, a minha an ansiedade ela ia até estar o dobro, sabe, aí eu acho que eu nem não ia dormir nem 1 hora à noite.
Uhum. Não, eh... Eu tô a par, é. N né, eu acho então que, assim, você tá no caminho certo, eh, você identificar o problema, é primeiro é o primeiro passo, e, enfim, você já tentou falou pra mim que já tentou, então você, você tá aí com o mindset no na direção certa.
É. Mas, ah Sim. É, só falta a persistência, mas eu vou trabalhar nisso e eu ach adorei o papo, adorei falar com você, obrigada pelas dicas, foi ótimo. Eu vou tentar fazer a essa do papel, mais a meditação, ver que no que que dá.
Não, vai dar certo, vai dar certo, eh. De nada e foi prazer e até já.
Tomara. Espero que sim. Até mais.